Ah, sí. Bueno, e es que, mira, te voy a decir algo, una de las cosas que me sorprendió cuando la vi, para ser muy sincera, es que siempre la veía por la fotico a través del chat. Tenía en la foto, por supuesto, su cara, muy linda, pero se veía muy delgada, y resulta que cuando yo la conozco en persona No era muy, muy, muy gordita, te estoy diciendo como unas 6 veces lo que parecía en la foto. Entonces claro, pero no tú sabes que a veces hay unas gorditas que tienen una cara hermosa. Bueno, ella es de esas personas que tienen esa cara superbonita, que a lo mejor, pues tiene varios hijos, han pasado algunos años y se descuidó un poco, a veces temas de salud.
Sí. <laughs> No diga. <laughs> Oh, guau, bastante. Sí, y no, y y ¿sabes qué?, que también a veces se olvida cambiar el perfil de de de este tipo de cuentas, ¿no?, las cuentas en sí, las cuentas de del correo electró o por bueno, si tú estás clara que no te ves igual que antes y que como antes estaba más bonita y menos rellenita, pues, de repente lo hace a propósito, ¿no?
<laughs> O por conveniencia. ¡Claro!, porque se sienten bien. Claro. Claro, o pensabas que como eran compañeros en línea, online, jamás los ibas a conocer y los ibas a ver en persona, pero, yo yo creo que sintió tanta confianza que jamás me dijo: "Me vas a ver diferente", jamás yo tampoco la vi diferente. De hecho, es primera vez que estoy hablando con alguien sobre esto, pero debo decir que es algo que me impresionó, porque, pues, era completamente diferente a lo que yo venía imaginándome, pero, eh, la misma persona, la misma nobleza, el mismo cariño que me demostraba a través del chat Sí, exactamente.
Ah, eso también. Ay, qué chév qué bueno. Y y mira acerca de ese primer encuentro, ¿dónde se vieron? ¿Qué esperabas?, y y, bueno, ¿y qué fue eso que te sorprendió, de verla ahí en vivo y directo, pues?
Mira, me sorprendió mucho, eh, yo soy venezolana, ella es colombiana, es de una parte de Colombia donde son sumamente cariñosos. Entonces, desde el momento que la vi, me decía: "Ay, muñeca, tan hermosa como estás, tan divina, qué rico verte". Entonces, me pareció tan dulce, tan buena persona, que desde ahí hicimos una amistad increíble. Nos poníamos de acuerdo para vernos, a veces nos reuníamos en Orlando, como un punto intermedio. Hablábamos mucho por teléfono, así que de pasar a ser compañeras de trabajo, pasamos a ser grandes amigas y todavía, hasta hoy en día, pues seguimos en contacto.
<laughs> ¡Qué chévere!